Eee, bisa bisa banget bisa banget, eee, misalkan kita, eee, sedang apa ya, eee, punya keresahan biasanya tut, eee, itu inspirasi buat aku ya, itu biasa timbul dari rasa keresahan sih, sebenarnya.
Oh menarik nih, dari rasa keresahan justru menimbulkan inspirasi, berarti resahnya bermakna nih. <chuckles>
He mhm. Iya. Eee, belum tentu, terkadang heeh, karena karena karena gini, dari hal simpel itu bisa kita istilahnya kita kembangkan untuk menjadi agak hiperbola. Karena terkadang di dunia musik itu, eee, kita perlu apa ya, eee, tulisan yang tidak terlalu to the point gitu. Te kadang-kadang kita kasih, eee, kalau bahasa aku ya, kiasan atau atau dikasih agak sedikit berbunga-bunga lah. <chuckles>
Oh, belum tentu. <chuckles> Kiasan-kiasan ya? Oh oke, jadi lebih dikembangkan lagi, biar bahasanya itu lebih, eee, ada seninya gitu ya? Waktu mhm.
Iya iya iya. Mhm, atau atau, eee, jujur ini yang yang belakangan ini lumayan sering terjadi adalah via curhatan teman.
Wah, ini menarik nih, curhatan teman, jadi inspirasi Kakak untuk menciptakan sebuah karya. Nah, itu ceritanya gimana? Teman curhat masalah hidupnya atau apanya gitu, terus langsung timbul gitu, eee, inspirasi nulis lagu gitu?
<laughs> Jadi inspirasi, iya. Iya. Mhm. Iya, di betul betul sekali kayak gitu. Jadi, eee, ter banyak misalkan teman atau sahabat, eee, curhatlah tentang misalkan dia dengan pasangannya seperti apa, atau misalkan curhat tentang, eee, ini, apa, eee, pandangan dia misalkan dalam pekerjaannya dia punya kekesalan seperti apa, gitu. Coba kita bedah nih, kita jadi di depan dia nih, kita sepertinya kayak kayak kayak ngobrol aja, iya kayak ngobrol aja gitu. Tapi, eee, misalkan kadang-kadang nemu poin-poin kata-kata yang bagus nih, keluar dari dari ceritanya dia, dan itu b kadang-kadang berusaha aku inget, terus aku catat.
Langsung tanya? Jadi Kakak langsung tanya jawab aja gitu?

Soal ini aku ada cerita lucu nih, jadi <chuckles> jadi gini, eee, aku itu sebenarnya orang yang agak kurang suka untuk keluar rumah, jujur, karena, eee, males menghindari kemacetan lah, males menghindari kemacetan, terus, eee, terkadang suka malas, apa ya, panas, gitu ya, eee, biasanya aku dapat inspirasi ini, eee, percaya atau tidak, adalah di kamar mandi saat buang air. <chuckles>
Oh iya, boleh, bagi dong iya, apa tuh? Oh heeh? Heeh heeh. Wah. <laughs> Maaf, ini menarik banget nih. Kamar mandi justru jadi inspirasi, gitu? Apa, karena ketika buang air itu mungkin, ad ada suara air keran menyala atau, apa, gitu, yang mungkin menyebabkan Kakak timbul inspirasi, atau, mungkin karena pas masa-masa itu, eee, Kakak kayak pikirannya ngawang-ngawang, jadi, tiba-tiba ada inspirasi, gitu?
<chuckles> Nah, itu. Jadi, apa ya, aku suka suka ngelamun, suka ngayal, kadang-kadang kan, eee, kita kayak di kamar mandi kan sunyi, gitu ya, eee, jadi, kayak suka iya.
Iya, suasana kondisi sunyi sendiri dan, ada suara-suara airnya, gitu kan?
Heeh iya. Dan dan, terkadang kita kan, kayak, ngobrol sama diri sendiri nih atau, bahkan kadang-kadang, eee, tiba-tiba, ini, eee, di kepala tuh muncul, apa, <sucks teeth> eee, susunan melodi lagu yang entah dari mana datangnya, gitu, dan dan biasanya itu, aku cepet-cepet untuk coba rekam. Jadi, biasanya, bukan biasanya sih, ini pada kenyataannya sebenarnya, di kamar mandiku, di kamar mandi pribadiku. Itu, aku selalu letakkan gitar, minimal. <laughs>
Iya iya? Heeh? Wah, keren banget nih. <laughs> Jarang-jarang loh, ada orang yang naruh gitar di, kamar mandi. Berarti, kamar mandi ini adalah salah satu sumber tempat sumber inspirasi Kakak juga, ya?
<chuckles> Jadi jadi ya, aku Iya iya iya, di di kamar mandi. Iya, buat aku sih, iya, karena, eee, kenapa ada gitar? Karena, eee, terkadang kalau kita, "Aduh, ntar dulu deh, nanti, direkamnya nanti." misalkan gitu, kita udah lupa kadang-kadang, gitu.
Heeh. Oh gitu, berarti, mungkin, eee, udah balik ke kamar, udah lupa aja, apa yang tadi di inget di kamar mandi, ya? Oke oke. Nah, itu kan, Kakak tadi cerita ada gitar di kamar mandi, apakah nanti Kakak benar-benar praktekin gitu, di kamar mandi? Misalnya, "Oh, dapat inspirasi kayaknya, nadanya ini-ini." gitu, terus langsung kayak Kakak genjreng, gitu, gitarnya?
Iya, iya betul, gitu. Mhm.

Oh gitu, jadi Kakak mencari inspirasi lewat melihat anak ikut upacara ya? Oh menarik menarik nih. Berarti inspirasi yang, eee, dapet yang Kakak dapetin itu dari berbagai sumber ya, baik dari orang lain, keluarga dan juga dari kayak kegiatan-kegiatan sederhana, kayak tadi di kamar mandi, juga dari ngikutin kegiatan anak gitu. Nah oke, nah mungkin ini pertanyaan yang agak sensitif juga ya, eee, kalau untuk inspirasi-inspirasi yang Kakak tuh, bersumber dari orang lain gitu, mungkin kayak cerita teman atau apa. Nah itu apakah ada privasinya atau, eee, memang udah dibolehin sama teman untuk dipublikasikan, gitu?
Iya, betul betul. Iya iya iya. Oke, boleh boleh. Mhm. Mhm. Eee <laughs> eee, ya ini kalau aku ya, biasanya aku biarin aja mereka yang nebak-nebak sendiri aja sih, gitu. Karena, eee, aku hanya m eee, berusaha untuk me apa ya, eee, menggambarkan perasaan dan dan bukan kejadian gitu, jadi aku enggak enggak menceritakan detail dalam dalam tulisan. Tapi perasaan atau minimal beberapa, eee, poin, misalkan ada teman yang sedang diselingkuhi misalkan, eee, dan dia merasa, eee, wah galau heeh, gitu. Nah itu yang aku tulis, nanti biasanya dia datang tuh, "Eh, ini lagu kok, kayaknya gue banget sih?" Nah, baru di situ aku akan ngaku gitu. "Iya, ini sebenernya terinspirasi dari cerita Lu," gitu, misalkan. Dan dan mereka sih happy-happy aja gitu.
Oh. Heeh. Galau? Ya hancur gitu? Oh gitu, jadi Kakak kayak ada izin juga enggak sih, kalau untuk e hal-hal seperti itu, sebelum Kakak publikasikan?
Jujur aku sih, nggak. <laughs>
Enggak ya, karena mungkin, eee, ceritanya enggak terlalu mendetail dan kayak kiasan, gitu ya?
Iya, aku aku buat lebih lebih kiasan dan lebih general lah, gitu.
Oh oke, makasih banyak ya, Kak, cerita-ceritanya, ini lucu banget dan menarik banget nih. Saya bertemu dengan musisi dan dengan cerita pengalaman yang, eee, inspirasinya itu dari mana-mana, dari kehidupan sehari-hari aja gitu, makasih ya, Kak.
<laughs> Eee, sama-sama Kak, terima kasih sudah mendengarkan ya.